อือฮึ แล้ว
แต่ก็มีทำงานบ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อ แล้ว แล้วอย่างเงี้ยหลังจากทำงานแบบ เออ เรา เราจะทำ เวลาทำงานมันก็ไม่ได้แบบ สนุกเสมอไปหรอก เออ ก็อยากรู้ว่า ใช่ อย่าเอาเรื่องจริงมาพูด ก็อยากรู้ว่า เออ อะไรคือความ ความ ความรู้สึกเล็ก ๆ ที่แบบ เออ ทำให้หลังจากเราล้าหรือแบบเวลาเจอเรื่องเครียด ๆ ในแต่ละวันน่ะค่ะ เออ ทำให้เรากลับมามีความสุขได้?
ค่ะ อา <laughs> ก็จริง <laughs> ค่ะ ค่ะ อืม <tsk> เออ จริง ๆ เมื่อกี้พอคุณพูดถึงชาบงชาบูนะ คือเรา เราอาจจะไม่ได้กินบ่อยหรอก แต่ว่าถ้าพูดถึงความสุข เออ พอไปนึกถึงของกินนะ นึกถึงขนม ชอบกินขนมแบบเบเกอรี อะไรอย่างเงี้ย ใช่
อืม อ๋อ โอ้! เบเกอรี ชอบเป็นแนวไหนคะแบบที่ชอบกินน่ะ? อืม
แค่นิด นิด ๆ เอ่อ จะชอบกินเป็น <tsk> พวกเนื้อเค้ก หรือว่าเนื้อ เนื้อพาย เนื้อครัวซองต์ก็ได้ค่ะ
อืม อืม
ทาร์ตก็ได้ สรุปได้ทุกอย่าง <laughs>
อืม แล้วนึกภาพเลยแล้วแบบ คือช่วงเนี้ยพอพูดถึงอะ เขาฮิตอะไรนะ ชิโอะปังใช่เปล่า?
<chuckles> อ๋อ
แล้วเป็นเหมือน เป็นเหมือนครัวซองต์เนี่ยแหละ แต่เขาบอกว่ามันจะฉ่ำเนยข้างล่าง ไอ้เราก็แบบ เออ อยากกิน คือเขาว่ามันดัง
อา ๆ โอ้โฮ! จริงเหรอ? โอ๊ย ตายต้องไปหาแล้ว เหรอ? เออ
ใช่ เขาบอกว่า ไอ้ร้านที่เขาบอกว่าเราต้องกิน เราแบบเราไปไม่ไหวจริง ๆ แบบมันต้องไปต่อคิวอะ
<chuckles> อ๋อ เออ แต่ถ้ามันแบบ <tsk> ต้องรอคิวนานขนาดนั้น บางทีถ้าเหนื่อยมากก็ ก็ไม่ไหวจะรอเหมือนกันนะ
อืม ใช่ แต่บางคนเขาแบบนักชิมไง เขาแบบ เขายอมจ้างอะ ให้คนไปต่อแถวอะ
เออ ๆ อ๋อ อ๋อ เขาจ้างคนไป เออ ๆ ๆ
เออ ใช่ แต่เรา เราคงไม่ทำ แล้วสุดท้ายเดี๋ยวเนี้ย มันมีหลายแบรนด์ที่แบบเขา เอามาเหมือน เขาเรียกว่าอะไรนะ ไม่เรียกก๊อบปี้หรอก เขาเรียก เออ ดังก็เลยเอามาทำแบบ ขายในร้านตัวเองประมาณนั้น เออ ๆ ๆ ๆ
ค่ะ มาลองทำดู เอา เอางี้ เรียก เรียกดี ๆ ก็คือมาลองทำดูในส่วนของตัวเอง อะไรอย่างงี้ <chuckles>
ใช่ แล้ววันนั้นน่ะเราก็เลยเดินไป สุดท้ายเราได้กินร้านอะไรรู้เปล่า? ร้านมิสเตอร์บัน
ร้านไร? จริง เหรอ <chuckles>
แล้ว แล้ว เออ ก็ได้อยู่แหละ ก็ อ๋อ ให้รู้ว่า อ๋อ ชิโอะปังเป็นแบบนี้
เออ ๆ เออ ให้มันประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะ เออ
อืม ๆ ๆ เพราะเราคงไม่มีปัญญาไปต่อแถวอะ